เออ ๆ จะรอทีเดียวเลยใช่ไหมคะ? แต่ถ้าถามหมวกว่า เอ่อ "ชอบงานอดิเรกแบบไหนที่ทำให้ ให้ลืม เวลา?" ถ้า ถ้าเป็น แต่อันเนี้ยจะ จะไม่ได้ใช้ social เลย ถ้า ไอ้เนี้ยค่ะ วิธีการของเราคือ เราอะจะมีกิจกรรมเล่นกับที่บ้าน อย่างเงี้ยค่ะ เล่นตัว เขาเรียกตัวต่อ กันอะค่ะ เรา อ่า เราจะเล่นตัว ต่อกัน แข่งกัน อย่างเงี้ยค่ะ ด้วย ด้วยลูก เอ่อ ชอบต่อ โตะ ตัว เอ่อ เขาเรียกว่าต่อตัวต่อด้วย เพราะว่า มันอาจจะ ต่างกันตรงที่ ว่า ด้วยความที่ลูกของเราอะยัง ยัง ยังวัยเล็กอยู่ เราก็เลยไม่ อยาก จะเอาตัวเองอะไปอยู่กับ เอ่อ social เยอะ แล้วเราไม่อยากให้เด็ก อะ ดูพวกนี้เยอะ วิธีการก็คือใช้เวลา ค่ะ งานอดิเรกกับลูก ก็เลยทำให้เป็นงานอดิเรกเลย ก็คือ เอาตัวเลโก้อะค่ะมาต่อแข่งกัน เดี๋ยวบางทีก็มาช่วยกันต่อแบบเป็น 1-2 ชั่วโมงเลย อย่างเงี้ยค่ะ บาง ทีเราก็แข่งกันว่า "อ้าว จะให้เวลา เอ่อ 20 นาที ใครจะเสร็จก่อนกัน?" หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ หรือ "ใครจะเหลือ มาก น้อยกว่ากัน?"อะไรอย่างเงี้ย ก็ ก็จะใช้วิธีแบบนี้ แบบเหมือนแข่งกันเพื่อ ให้ เอ่อ หายเหงา ลืม ให้แบบ แบบ กำลังคิดว่า คือคิดกับเขา คือเอางานอดิเรกให้ มัน เป็นนิสัย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คุณบ้าน อืม อันเนี้ย ค่ะ
ค่ะ ใช่ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ยังไงบ้างคะ? อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ดีค่ะ ค่ะ อ้อ ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ดีนะคะ ค่ะ เออ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ้อ ดีเลยค่ะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ แล้วตรงนี้ คือเขาก็เอนจอยใช่ไหมคะ? แบบว่า